देखिए, इस सोशल मीडिया के ज़माने में ना अ, कभी-कभी ना, खुद की तुलना, मैं ना लोगों से करने लग जाती हूँ, और मुझे ना, ये लगता है कि जो दूसरे लोग हैं ना, शायद वो मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल हैं, या ऐसा वो दिखाते हैं ना कि वो बहुत खुश हैं अपने जीवन में। और जो भी देखिए, वो नौकरियाँ करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी ऐसी नौकरी नहीं कर पाऊँगी, या फिर, मैं जब भी उन्हें देखती हूँ ना, तो वो जो ऐसे अपने ऑफ़िस में मस्ती करते हैं, मुझे लगता है कि इनके जैसा जीवन मुझे तो नहीं मिल पाएगा। और देखिए, उन्हें देख कर ना, मेरे पास जो चीज़ें होती हैं ना, मैं जो जिस उपलब्धि के साथ रहती हूँ, वो भी ना, मैं नज़रअंदाज करने लगती हूँ। और यूँ कह लीजिए ना कि उनकी चीज़ें देखकर ना, मैं अपनी चीज़ों को छोड़ कर के उनकी चीज़ों के बारे में ना, ज़्यादा सोचती हूँ कि हाँ, ये मेरे पास नहीं है। देखिए, ये जो समस्या है, मुझे पूरी तरह से समझ में आती है कि हाँ, क्यों हो रही है? कैसे हो रही है और मैं क्यों खुद को कमतर समझती हूँ? ये सामाजिक मीडिया पर लोगों को देख कर के। तो ये जो समस्या है ना मेरी, मैं कहीं न कहीं अपने आप पर ही शक करने लग जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के काबिल नहीं हू, या फिर मैं कभी ना कुछ कर नहीं पाऊँगी अपने जीवन में। तो मेरे साथ ऐसा होता क्यों है? क्या आप मुझे कुछ इस इसके अ, उदाहरण या फिर सुझाव दे सकतीं हैं या फिर मुझे कुछ समस्या से पार लगने के कुछ अ, आसान से सुझाव?
हुँ। अ, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप ये जो सोशल मीडिया है ये आप अ, किस ऐप पर और कितना समय इस पे देती हैं? इसके बारे में बताइए पहले।
जी हाँ, देखिए सोशल मीडिया की अगर बात की जाए ना तो इंस्टाग्राम है जो मैं बहुत ज़्यादा उस पर समय देती हूँ, और मुझे खुशी होती है कभी-कभी पर वही चीज़ है कि जब भी रात में सोने जाती हूँ ना तो फिर मुझे सारी चीज़ें याद आती हैं, कि वो तो यहाँ घूमने गए हैं, वो तो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने तो बड़े अच्छे कपड़े पहने थे, उनकी सैंडल बड़ी अच्छी थी, अब ये सारी चीज़ें देख कर के ना मुझे ना ख़ुद पे देखिए शक-सा होने लगता है कि मैं देखिए ना तो मेरी कोई पर्सनैलिटी बन रही है या फिर ना ही मुझे कोई फैशन सेंस है, ना ही मैं पढ़ने में अच्छा कर पा रही हूँ, ना ही मैं नौकरी अच्छी कर पा रही हूँ। तो देखिए उन्हें देखकर बस यही लगता है कि वो तो देखिए मुझसे ज़्यादा कह लीजिए कि अ, अंक भी कम ले आते थे फिर भी उन्हें इतनी बढ़िया और बेहतरीन नौकरी मिल गई और मुझे नहीं मिल पाई और देखिए मैं अगर बताऊँ ना तो मेरे जो घर वाले हैं ना उन्होंने देखिए मुझे ना बाहर पढ़ने की कभी अनुमति नहीं दी, हालाँकि मैंने अपनी इच्छा जताई थी कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है। तो देखिए मेरे कुछ दोस्त हैं ना वो तो मुझे ये भी एहसास दिलाते हैं कि, "जो तुम बाहर नहीं गई पढ़ने तो तुम्हें नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी और बहुत छोटा-सा शहर है तुम्हारा तो यहाँ तुम क्या ही करोगी?" तो ये सारी जो बातें हैं ना ये भी मेरे दिमाग़ में चलती रहती हैं, ऊपर से देखिए मैं और सोशल मीडिया देख कर ना अपने आप को थोड़ा-सा कह लीजिए कि अ, परेशानी में डाल देती हूँ, एक तनाव में डाल देती हूँ। तो इस चीज़ से देखिए बाहर निकलने का या फिर पार आने का कुछ तरीका है जो मैं आज़मा सकती हूँ क्योंकि मुझे ना सच में अब बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए घुटन-सी होती है, जब भी मैं सोशल मीडिया पर कुछ देखती हूँ या फिर अ, किसी को देखकर अत्यधिक सोचना शुरू करती हूँ।
अच्छा। अच्छा। हाँ। अ, मैं ये पूछूँगी कि आपको कौन-सी ऐसी पोस्ट वग़ैरह देखती हैं या फिर किस तरह के ऐसे लोगों की अ, देखती हैं चीज़ें कि आप अ, खुद स खुद को लोगों से तुलना करने लग जाती हैं।
जी देखिए मैं सच कहूँ तो जो लोग ना, कह लीजिए कि मेरे बड़े करीबी रहे हों कुछ समय के लिए तो जब भी मैं उनको देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि ये तो देश-विदेश हर जगह की यात्राएँ कर रहे हैं। इतनी अच्छी इनके पास नौकरी है और कुछ तो मेरे दोस्तों की देखिए शादी भी हो गई है और काफ़ी बढ़िया तरीके से और ग्रैंड शादी जिसे कही जाती है ना, वो हुई है उनकी और ये ये सारी जो चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो मुझे देखिए ख़ुद पर शक होता है कि खुद पर मुझे शर्म-सी आती है कि मैंने क्या किया अब तक के जीवन में? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई और शायद देखिए जब भी ना महिलाएँ अपने पैरों पर खड़ी होती है ना तो उन्हें एक आत्मविश्वास होता है, उन्हें लगता है कि हाँ, वो कुछ भी कर सकती हैं, पर देखिए सच कहूँ तो ऐसे वक़्त में ना
हुँ।
ना मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है और मैं चाहती हूँ ना कि मैं अच्छे से पढ़ाई करके ना एक सरकारी नौकरी जो है वो ले लूँ क्योंकि ये मेरे ना पिताजी का सपना था और है भी। तो मुझे लगता है कि देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ना अ, मैं ज़रूर पूरा करना चाहती हूँ, पर वही सारी चीज़ें देखिए दिमाग़ में आ जाती हैं कि अ, मैं दूसरों को देख कर के ना अपने ऊपर शक करती हूँ। मैं जो भी हूँ ना मैं अपने अंदर से ना अपनी शक्ति को देखिए पहचान ही नहीं पाती हूँ, वो कहते हैं ना कि अपनी चीज़ें जो हैं अपनी वैल्यू ना करना, वो चीज़ हो गई है मेरे साथ और ऐसे में देखिए ना मुझे मन करता है कि मैं किसी से ना बात करूँ, ना कोई चीत और सिर्फ़ ना ख़ुद में रहूँ, और ना ही किसी से मुझे बात करना पसंद है, ना ही मैं कुछ करती हूँ, बस मैं दिन भर देखिए सोचती रहती हूँ, व्यथा में रहती हूँ कि हाँ, किस प्रकार से ना मैं इस समस्या से दूर जाऊँ या फिर ऐसा मान लीजिए कि मैं कि कैसे ख़ुद की काबिलियत पर शक ना करूँ।
अच्छा। हुँ, हुँ। अब मैं 1 और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आप अ, ख़ुद की तुलना करने लग जाती हैं लोगों से, तो अ, इससे क्या आपके रिश्तों पर या फिर आपकी पढ़ाई पर या फिर काम पर कुछ असर पड़ रहा है इसका?
जी, ज़रूर देखिए अ, रिश्तों पर, काम पर, पढ़ाई पर, तीनों जगह ही देखिए असर पड़ ही रहा है इसका और मैं सच कहूँ तो देखिए मतलब ना कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मुझे बहुत ही समस्या में डाल देती हैं मतलब सोना और बहुत सारी चीज़ें सोचना, यही मैं करती ही रहती हूँ ।और मुझे ना मतलब कह लीजिए कि ना अपने आप पर काबिलियत से ज़्यादा ना अ, मैं कहूँगी कि एक ना आत्मसन्देह ऐसा होने लगता है, कि मैं ना खुद में मन ही मन देखिए हार मान लेती हूँ, कि नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं कैसे कर पाऊँगी और ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये एक स्थिति, इ ये एक चीज़ें आ जाती हैं मन में, तो अब ऐसी समस्याएँ ना जो होती हैं ना, सच में मुझे बहुत ही कह लीजिए निराश कर देती हैं और कहीं न कहीं मैं इससे उभर नहीं पाती हूँ, इन सारी चीज़ों को देखिए मैं ठीक नहीं कर पाती हूँ, तो मैं क्या करूँ ऐसे में कि मुझे ना ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएँ महसूस ना हो, फ़ील ना हो क्या करूँ मैं?
अ, आप ना एक काम कर सकते हैं। जैसे अ, मैं फर्स्ट बात करूँ तो आप ना सोशल मीडिया थोड़ा-सा आपको कम चलाना चाहिए। तो जैसे हम ऐसे कर सकते हैं कि अ, नोटिफिकेशन वाला अ, पॉपअप लगा सकते हैं। जैसे आप ज़्यादा देर चलाएँगी तो इससे पॉपअप आ जाएगा कि इस बस आपको इतनी ही देर चलाना है। क्योंकि कहीं कई-कई बार ऐसा होता है हम फ़ोन चलाते रहते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कितने टाइम तक हम फ़ोन चला रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं अ, उसका नकारात्मक असर दिखने लग जाता है। हमारी थिंकिंग मान लो या किसी और चीज़ पे मान लो। तो शायद आपके साथ बेशक वही हो रहा है। आज जी जैसे आपने बात करी कि अ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। या मेरी फ्रेंड वहाँ पे घूम पा रही है। या फिर वो इतने आज अच्छे से कर पा रही है। मैं ना काम में अच्छी हूँ तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अ, इंसान अ, बढ़ता है आगे बढ़ता रहता है जैसे आप अच्छा अगर आप अच्छा करेंगे तो आप भी घूमने जाएँगे। तो आपको ये सोचना चाहिए जैसे अगर कोई घूम घूम रहा है तो आपको ऐसे सोचना चाहिए कि मैं भी ऐसे ही अच्छा करूँगी और फिर मैं भी घूमने जाऊँगी। तो अ, नकारात्मक ना सोचने के बजाय हम सकारात्मक भी सोच सकते हैं उसी चीज को लेके कि वाह! ये घूम पा रही है तो मैं भी एक दिन ज़रूर बेशक घूम पाऊँगी। और हमें कभी भी अ, खुद को ना अ, दूसरों से नीचे नहीं समझना चाहिए। अ, जैसे अगर उन्होंने अ, काफ़ी कुछ हासिल करा है अपनी लाइफ में वैसे आपने भी अ, कभी न कभी कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ चीजें हासिल करी होगी। अ, तो उसको ना पहचानने की ज़रूरत होती है कि हाँ हमें बहुत सारी काबिलियत है। और हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि हम अ, जैसे हमने अगर जन्म लिया है तो अ, ऐसे तो नहीं है कि हम लोगों को देख के दुखी होने ही आए नीचे। तो हमें अ, ऐसा सोचना चाहिए कि हम भी अ, लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे और सबसे बेहतरीन करके दिखाएँगे। तो ऐसे आस क्योंकि सोच का ही पूरा खेल है यहाँ पर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि अ, जैसे आप उनके पोस्ट वगैरह देखे तो एक बार ये सोचिए कि अच्छा अगर ये इतना अच्छा कर रही है लाइफ में तो पैसे भी और बेहतरीन करूँगी और फिर मैं भी फोटोज़ डालूँगी सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं। तो ऐसा हम सोचेंगे। और अ, जैसे मैंने बताया कि आप अ, जैसे आपको बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है तो आप अपने माताजी-पिताजी से बात करके देखिए या फिर आप अपने शिक्षक से भी बात करके देख सकती हैं, कि मुझे अ, बहुत ही गंदा फील हो रहा है। या फिर क्योंकि वो आपकी कहीं न अ, कहीं आपकी जो उपलब्धियाँ हैं उनको बताने में और भी ज़्यादा कामयाब होंगे कि अ, जैसे आपने उनको अपने माता-पिता को अ, बहुत अच्छा फील हुआ होगा। जैसे कि हाँ उस दिन तेरे इस चीज़ में नंबर ज़्यादा आए थे तो हमें बहुत अच्छा और प्राउड फील हुआ था। तो वो आपको जब बताएँगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा महसूस होगा और आप कहीं न कहीं अकेलापन फील नहीं करेगी फिर। और आप अ, ऐसा सोचना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर नहीं भी किया है तो आगे जाकर हम बहुत अच्छा करेंगे। ये सारी सोच रख के ही फिर हमें अ, ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो और बस मैं अ, ये बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया को अ, थोड़ा-सा कम यूज़ करने से उसके सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और हम अ, ज़्यादा यूज़ करेंगे उसको तो कहीं न कहीं वही चीज़ें अपने अ, दिमाग में अ, नकारात्मक प्रभाव डालना स्टार्ट कर देती है। तो अ, बस ये सारी चीज़ें अ, करिए और थोड़ा-सा अ, जैसे अपन मानसिक स्थिति से अगर अच्छी नहीं गुजर रहे हैं तो थोड़ा-सा हमें ध्यान वगैरह करने से भी काफ़ी अच्छा फील होने लगता है धीरे-धीरे। हाँ तो इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी, जी।
जी। हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। ठीक है। हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ। ज़रूर। देखिए आपने जो भी तरीके बताए ना मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि उनको अपनाऊँ और उनको अपने जीवन में उतारूँ क्योंकि सच में ना मुझे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है अपनी समस्याएँ आपसे साझा करके। और आपने तो मुझे देखिए बहुत ही अच्छी अ, सलाह दी बहुत ही अच्छे-अच्छे सुझाव दिए कि किस प्रकार ना मैं इस समस्या से बाहर निकल पाऊँ और बाहर कर पाऊँ। मैं देखिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही अच्छी सलाह दी आपने मुझे।
मेरे को भी आपकी अ, तकलीफें सुन के बहुत अ, बुरा लगा बट मैं अ, चाहूँगी कि आप बहुत ही जल्दी अच्छा फील करने लगेंगी और फिर से अच्छा अ, अच्छा सोचने लगेंगी खुद के बारे में और सारी समस्याएँ आपके जीवन की खत्म हो जाएँगी। और आपको कभी भी ऐसा महसूस हो कि आप अकेले हो या आप नहीं कर पा रहे हो, तो मैं यहीं पे ही हूँ आप फिर से मेरे से बातें कर सकते हो और अपनी अ, समस्याएँ बता सकते हो। मैं यहीं पे ही हूँ आपको सुनने के लिए। और मैं आपकी अ, बेशक वापस से हेल्प करने में अ, ज़रूर मदद करूँगी।
हुँ। जी। हुँ। जी, धन्यवाद।
धन्यवाद।